Il y a pas de chichi, quoi.
Ex exactement, il y a moins de chichis, heu, un pote d'un pote peut venir, et cetera, parce qu'il aime le foot, il aime l'équipe, et cetera. On se pose, on d il y a beaucoup de d'échanges. On suit pas le match à 100 % non plus. C'est le en fait, c'est le plus facile à organiser, heu, parce qu'en fait, il y a pas un comment dire? J'ai pas filtré les invités quand c'est un match de foot. Tandis que les jeux vidéo, je sais très bien que lui, il ai il aime pas trop ce jeu donc je vais pas forcément l'inviter, c'est pas le moment, et cetera. J'ai plus voilà, heu, cerné un petit peu mon mon audience, qui aime quoi, mais le match de foot, c'est c'est à la fois le plus simple et le plus compliqué parce que c'est aussi là où il y a le plus de monde.
D'accord. Oui, ouais. <chuckles> Bah, oui, et puis à un moment, tout le monde arrive avec, heu, avec son petit lot de quelque chose, j'imagine, heu, les tes tes invités arrivent les mains vides ou ou tu leur demandes d'apporter peut-être quelque chose? Ou ils le font de façon spontanée?
Ils le font de s de façon spontanée. Heu, moi il y a toujours quelque chose en tout cas, mais après chacun a des petites préférences. Et puis non, ils ont quand même la culture de ne pas venir les mains les mains vides, pour la plupart, pas tous, heu, évidemment. Donc non, non, j'ai quand même des des invités qui qui apportent toujours des des petits trucs, et cetera, et heu, ça c'était voilà, c'est et moi aussi, je fais la même chose, hein, quand je suis invité, heu, je ramène je je je j'arrive jamais les les mains vides, que ce soit chez ma copine, chez mes chez mes potes et cetera, j'arrive toujours avec, heu, avec un petit quelque chose.
Mmh. D'accord. Les mains vides. D'accord. Et pour clôturer alors, pour clôturer un une soirée comme ça, tu fais comment?
Mmh mh.
Quand tu sens que la l'ambiance est retombée, et cetera, tu les mets dehors, heu?
Heu, ah là, par contre je suis direct, ouais, je les mets dehors. En plus c'est ça qui est bien avec les amis, c'est que j'ai pas besoin de de formule de politesse, et cetera. «Bon, les gars je suis crevé, heu, vous pouvez y aller maintenant, on a passé une bonne soirée à la à la prochaine», et ça c'est très bien. <chuckles> <chuckles>
<laughs> Et ben, écoute, je viens de passer une très belle soirée. Même si on est en pleine journée. Je te remercie. Et puis, comme il est temps d'y aller, bah, je vais te laisser dormir. <laughs> Merci.
<chuckles> Ouais. Ça marche, merci beaucoup pour cet échange, c'était très sympa.

Voilà, en fait, la 1re fois où j'ai cuisiné, tout simplement. C'est vrai que mes potes, ils s'y attendaient, heu, ils s'y attendaient pas. Heu, en fait, j'ai dit rapidement: «Je vais préparer un truc», enfin, voilà, eux, ils s'attendent à un truc de vite fait, heu, et cetera et ils ont été vachement surpris, bah, de de l'odeur en cuisine, le temps que je passais en cuisine et cetera. Ils étaient curieux, il dit: «Ah ouais! Tu fais vraiment un truc, heu, enfin, entre guillemets, sophistiqué, c'est-à-dire, travaillé avec un truc» exactement voilà, exactement. Hem, et puis, heu, on avait ouais, ce jour-là, c'était on avait or or organisé, hem, un une journée, heu, enfin, une soirée poker por plutôt et heu, du coup, voilà, le fait de faire une pause entre une partie de cartes, de bien manger, d'avoir des compliments là-dessus, voilà. C'était un truc, quelque chose de convivial auquel on était pas habitués parce que, nous, le 1er réflexe, c'était de commander, heu, sushis, kebab, ce genre de choses et cetera. Là, ça apportait, ça faisait un peu plus adulte, au final. Ça veut dire, heu, il y a personne qu'elle a cuisiné, ça faisait pas adolescents qui traînaient ensemble et heu, c'est vrai que ça les avait touchés et c'est vrai que c'est ça qui m'a donné, en en fait, c'est que c'est parti de là. Ça m'a donné envie parce que j'étais le 1er à, mmh, comment dire? A cuisiner! Exactement et du coup, hem, enfin, pour un groupe d'amis aussi conséquent, parce que j'ai déjà été invité chez un ami qui a qui m'a fait à manger, évidemment, mais là, je suis tout seul, mais d'un groupe aussi conséquent, c'était la 1re fois que ça se faisait et du coup, ça les avait particulièrement, heu, touchés. Moi, j'étais content parce que j'avais réussi. J'avais un peu la pression, quand même. Heu, même si c'était pas un truc, heu, super dur à faire, hein oui, ça prend du temps et puis, voilà, je sais que j'ai j'ai des potes que, s'il y a un truc qui passe pas, si c'est trop salé, trop poivré, heu, je vais m'en prendre plein la figure, quoi et je vais être, heu, celui: «Ah, non, laisse tomber! Heu, viens, on commande des kebabs». Oui, mais c'est la partie du jeu! Moi, ça me dérange pas parce que je serai aussi comme ça. Ça veut dire que c'est de bonne guerre. Moi aussi, je suis comme ça donc j'ai forcément, je, heu, je connais les règles du jeu et puis, moi, ça me va. C'est qu'il y a que quelque chose de stimulant, et je trouve, encore une fois, que ça va dans le bon sens. Parce que, du coup, je m'applique davantage parce qu'il y a une petite pression, de la vanne ou de l'étiquette: «Heu, ah oui, non, toi, remets plus les p les, heu, les les pieds dans la cuisine, c'est une catastrophe» et cetera. Ça, on joue là dessus et finalement, moi, ça me dérange pas parce que je suis aussi comme ça.
Ouais. Ah, oui, c'est pas des blagues, heu, tu cuisines? <chuckles> Ouais. D'accord, ouais. <chuckles> D'accord. D'accord, à à commencer ce d'accord. Oui. Bah, oui puis tu as ce ça ça prend du temps. Ouais. Mmh. <chuckles> C'est stressant ça, dis donc eh! <laughs> D'accord. OK. Ouais. <chuckles>